No, penso che c'è s cioè sì, sì, cioè nel senso sì, penso che sia sia fondamentale, ma molto importante. Penso che comunque, ehm, debba essere fatto con una certa f sensibilità, no. Cioè il fatto che tu abbia il diritto di esprimere come ti senti non ti dà diritto ad usare toni maleducati, ad insultare, ad attaccare l'altra persona. Può essere fatto dosando, con un po' di empatia, con un po' di gentilezza e anche magari a volte nel momento giusto, cioè, non lo so, mh, sì, mh-mh. Eh, capito. Sì, esatto, brava, brava, questa è una cosa che faccio. Io a volte magari mi noto che son troppo nervosa e quindi magari potrei rischiare di dire le cose in maniera un po' brutta quindi dico: "Dai, uhm, aspetta che mi calmo e a mente lucida ne riparliamo," capito. Questo, secondo me, è una cosa importante da fare, sì. Mh-mh.
<chuckles> Mh-mh. Sì. Esatto. Mh-mh. Esatto, perché a volte sei alterato, quindi è meglio che dici: "Okay, adesso non ne parliamo però, uhm, ne parliamo dopo." Okay. Esatto, sì. Mh-mh. Sì. No, e po' anch'io al all'inizio s ero una persona che si al cioè, si arrabbiava subito e quindi iniziava a prendere i punti deboli di quella persona iniziar a a usarli contro di lei. Okay, sono una persona orribile però <sucks teeth> e ero così. <chuckles> Ehm, all'inizio infatti ci stava male e poi ho imparato a dire: "No aspetta, non non è che non ne riparliamo, però parliamo dopo. Adesso non mi va. Adesso è meglio di no."
Okay. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. <chuckles> Sì. Ehm Mh-mh. Mh-mh. Certo, no, no, esatto, esatto, capito, vabbè che alla fine, nel senso, capita a tutti. Anch'io lo facevo sicuramente non ci rende persone orribili già il fatto che ecco ne siamo consapevoli e comunque ci rendiamo conto. Perché guarda che non è scontato. Noi stiamo dicendo tutte queste cose che comunque mostrano una certa consapevolezza. C'è gente che non vuole accettare che magari sbaglia, c'è gente che non accetta e che comunque ha problemi di comunicazione, tu glielo fai notare, ti dicono: "No, non è vero, cioè co stai dicendo," capito. Quindi, ecco eh, esatto, hai capito. Qui <snorts> quindi già il fare il passo per dire: "Okay, io ho un problema di comunicazione, ci devo lavorare, esternarlo, provare a farci qualcosa", secondo me, è segno di grande maturità e significa che si sta facendo qualcosa nel modo giusto. Poi, ecco
Mh-mh. <chuckles> Mh-mh. Mh-mh, sì. Sì sì, vero. <chuckles> No, no è vero, io io comunico benissimo. <chuckles> È colpa tua. <chuckles> Mh-mh. Mh-mh. Sì. Esatto. O vuol dire che c'è stato un miglioramento cioè, già lì è un miglioramento. Poi, secondo me, la comunicazione è una cosa che vai a lavorata insieme al partner, perché da solo è difficile se sei cresciuto in un ambiente dove non c'è mai stata. Quindi se insieme al partner riesci a lavorarla, secondo me, può portare a una relazione molto duratura.
Esatto, esatto. Mh-mh, assolutamente. Sì. Mh-mh. Eh, eh già. Sì, sì, esatto. Mh-mh. Assolutamente, ecco si possono cioè, ogni tanto va bene farsi aiutare, non è che dobbiamo fare le cose da soli, no. Quindi, ecco. Eh, esatto, appunto, assolutamente. Comunicazione si fa in 2 non è che parli col muro, quindi, ecco. Dai, bene, okay, anche per me, anche per me, dai, ci sentiamo. Ciao.
Esatto, ma poi una relazione sei in 2 quindi vuol dire che stai facendo qualcosa insieme. Eh, esatto. È stato un piacere, dai. Buona giornata, cia cia